Also, ich spiele tatsächlich Klavier, das ich dann auch, ähm, j aufgehört hatte mit 14, 15 und vor 5 Jahren habe ich das wieder angefangen, Klavier. Und natürlich, in dem Moment, wenn man so so was hört, dann, äh, selbst Musik zu machen, selbst wenn's auf unterstem Niveau ist, ähm, gibt einem dann etwas, weil ich's nicht machen musste, sondern machen darf und machen kann. Und damit hat's eine andere Bedeutung.
Ach, schön, ja. Mhm. Mhm. Schön. Ja, mhm. Mhm. Ach, das ist schön. Toll, <laughs> toll. Und würdest du heute andere Songs wählen als jetzt, äh, vor 10 Jahren oder so?
<giggles> Ja. Also, es verändert sich ja auch manchmal, ne? Die die die die B bedeutung der Lieder und ähm, wer weiß, in 10 Jahren können das vielleicht andere Lieder sein. Aber das sind so 3, die mich die ganze Zeit begleitet haben. Da so deswegen gehe ich davon aus, dass die irgendwo in den Top 10 sein werden. Und, ähm, ja, äh, genau, und irgendwann hat ja auch die die Dauer einer Beziehung zu nem' Lied auch 'ne 'ne Bedeutung in sich, dass die dich einfach begleitet haben und damit halt auch zu der eigenen Geschichte gehören.
Aha. Mhm. Mhm. Die dir auch geblieben sind, ne? Mhm. Mhm, mhm. Das ist schön. Mhm. Ja, mhm. Auf jeden Fall. Wären das auch so Lieder, die du aufm Geburtstag, äh, spielen lassen würdest oder so zum Beispiel, wenn du feiern würdest?
Also, „Don't stop“ genau auf alle Fälle, weil das ist ein Gute-Laune-Lied, nach vorne geht. Ähm, „Jungle Land“, äh, muss man eher zuhören, weil der so dreigeteilt ist und und un unterschiedlich ist. Also bei wenn ich mich voll auf die kons Musik konzentriere, dann den auf alle Fälle auch.
Mhm, ja, auf alle Fälle. Hm. Mhm. Mhm, mhm. Ach, sehr schön. Also, es hat mich rich richtig gefreut, dir zuzuhören. Schön, äh, schöne Lieder hast du dir da ausgewählt. Ja, danke dir. Tschau.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dir noch alles Gute. Tschau.